बिल्कुल, देखिए अभी आपने ज़िक्र करा कि कहीं न कहीं काम में आपकी बिल्कुल रुचि नहीं है और मतलब अगर क आपकी इच्छा हो तो आप तो काम को मतलब हाथ काम को करो ही ना चाहे सातों दिन हफ़्ते में।
हाँ। कौन करेगा? ख़ास कर के कौन काम करना चाहता है रोज़?
जी, तो मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए अगर काम में थोड़ी-बहुत रुचि होती है आपके इंटरेस्ट का होता है तो व्यक्ति देखिए कहीं न कहीं उसे पैसे भी कमाने होते हैं, ज़िम्मेदारियाँ भी होती हैं परिवार की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपने जो काम पसँद करा था वो क्या पारिवारिक दबाव के अँतर्गत करा था या आपकी ख़ुद की इच्छा थी कि मैं ये काम करूँ? क्योंकि जिस प्रकार से आपने बोला कि मतलब काम मैं तो पूरी ज़िंदगी नहीं करुँगी काम तो मतलब मुझे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मतलब क्या आपने ख़ुद ही पसँद करा था वो काम या कहीं न कहीं आपकी रुचि किसी और क्षेत्र में थी काम के दौरान?
हाँ। हाँ, वो तो है। <chuckles> हाँ। नहीं, देखिए सच बताऊँ ना अभी मेरा ऐसा कोई मतलब प्रोफेशनल काम है नहीं कि बहुत ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ लिख के कुछ अचीव कर लिया हो अपनी लाइफ़ में। ऐसा कुछ अभी है नहीं। और ना ही मैंने इतना कुछ सोचा है, हाँ, मेरी एक पार्ट-टाइम जॉब है उसे मैं करती हूँ। मेरा जब मन करता है तब करती हूँ, नहीं मन करता है तो नहीं करती हूँ। लेकिन प्रेशर कभी नहीं लेती क्योंकि प्रेशर मैं करुँगी तो जो थोड़ा-बहुत काम कर पा रही हूँ ना, मैं वो भी नहीं कर पाऊँगी। तो ये तो है कि देखिए काम सबको करना पड़ता है, करना चाहता कोई नहीं है। ये पड़ने वाली चीज़ है।
अच्छा। बढ़िया। वाक़ई। बिल्कुल। जी नहीं, लेकिन अगर हुँ बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए व्यक्ति की रुचि होती है किसी क्षेत्र में तो उस वो काम करने में मज़ा आता है। तो ऐसे में वो चाहता है कि कहीं न कहीं काम करने में जब रुचि होती है तो मज़ा आता है। तो लोग चाहते हैं कि मैं ये काम करूँ। और देखिए जो आपका लक्ष्य होता है और वो अगर आप उसी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो कहीं न कहीं व्यक्ति की जो मैं कहूँगा कि प्रोडक्टिविटी है वो भी काफ़ी बेहतरीन होती है और वो चाहता है कि मतलब मैक्सिमम समय जो है, ज़्यादा से ज़्यादा समय वो कहीं न कहीं काम को दे। तो ए क वो कोई बात नहीं आपके ब मतलब आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ नहीं है अभी कि अभी आप काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मान लीजिए आपको अगर एक मौक़ा दिया जाए कि आपके सामने एक विकल्प है कि अगर आपको मतलब संडे जो है आपको सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के साथ बिताना है या फिर बिना फ़ोन का इस्तेमाल करे अपने परिवार के साथ, तो आप इन दोनों में से किस चीज़ को चुनेंगे और क्यों?
हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी।